Mm, no sé porque ya lo seguía, fíjate, ya lo seguía, ah, sí, este, y y, pues, supongo que me salieron sus post, y y ajá, el caso es que le agendé y, pues, nos hicimos muy buenos amigos, me acuerdo que la primera vez, saliendo de la cita, eh, porque yo llegué y le empecé a platicar de mi ex, <chuckles> porque, <chuckles> era como reciente era muy reciente y yo llegué a desahogarme. <chuckles>
Ah, okey, ajá. Ajá. Oh, guau. <laughs> Mm. Ah, muy bien, ibas con los sentimientos a flor de piel, <laughs> okey.
<chuckles> Sí, justamente, y y también, bueno, le platiqué el concepto de las ta ta tatuajes que que tenía pensado y así, entonces, como que sí tuvimos oportunidad de, eh, de conocernos porque, pues, él también intercambió ideas conmigo, ¿no?, mm, el caso es que me acuerdo me acuerdo clarito que cuando terminó la cita y ya yo me estaba yendo, al despedirse de mí me dijo: "No, y, pues, ¿sabes qué, hermano?, o sea, yo creo que, eh, pues, más que más allá de que haya estado bien el día de hoy, yo creo que de aquí va salir una buena amistad", y y y <chuckles> yo me acuerdo haber pensado así como de: <smacks lips> "¿qué me está diciendo este tipo?, o sea, no te voy a <chuckles> no te voy a volver a ver", <laughs> sí, sí, sí, exactamente, sí, genuinamente no estaba en mis planes, pero el empezar de hecho, justamente el empezar a juntarme con él me abrió otro mundo, y y pues sí, ahora ahora me siento muy feliz, ah, em, eh, el bueno, como se relaciona con la pregunta que me hacías, eh, se bueno, yo tenía un grupo de amigos antes de de tenerlo a él, pero viven muy lejos, viven muy lejos, y y mi ciudad, pues, es relativamente grande, entonces ir a visitarlos o vernos es como, pues, complicado, en realidad nos vemos poco, ajá, sí, am, de todos modos nos vemos, entonces, ya cuando, pues, este sujeto <chuckles> se llama Nero, le dicen le decimos "Nero", cuando Nero, pues ya ya se convirtió en mi mejor amigo, ¿no?, que empezamos a salir más, y así, y así, resultó que, pues, ya yo lo empecé entonces a llevar a los planes, ah, que yo tenía con mi otro grupo de amigos
Ah. Ajá. Guau, ajá. <laughs> Okey, no está en mis planes, <chuckles> okey. Sí. Guau. Ujú. Habla muy bien, ajá. Complicado, ujú. Okey, ajá. Muy bien.
pues, eh, como que yo empecé a tenerle la confianza, vaya, y y yo siento que es de a poquito en poco, porque ahora ya es parte del grupo, o sea, incluso de WhatsApp, ¿sabes?, ya es <chuckles> Sí, sí, sí, y y yo pienso que que, pues, primero tiene que suceder que que haya, pues, la química esta que que hubo, ¿no?, que nos llevamos muy bien, en realidad, en prim en principio, obvio, y y como la confianza, ¿no?, la confianza que se desarrolló en realidad pronto
Ajá. Guau. <laughs> Claro. Ajá, oye, pero cuéntame, o sea, ¿cómo se dio la segunda cita?, o sea, ¿cómo cómo fue que lo volviste a ver después de de esa de ese encuentro que tuvieron?
yo creo que influye mucho, dime, dime. Mm.